Allora dipende, sai se se vado al lavoro faccio tutte le cose un po' di fretta, ma prima inizio a raccontarti quello che faccio quando posso dormire quanto voglio, okay?
Beh beh quanti giorni a settimana puoi dormire rispetti a quelli che lavori? Tanto per iniziare <chuckles>
4.
Beh dai, niente male. <chuckles> Niente male. <chuckles> Okay.
<chuckles> Sì. E ne allora, funziona così a meno che non abbia qualcosa da fare che allora mett punto una sveglia, può essere qualsiasi ora alle 6 le 7 le 8 dipende, se no io vado a nanna e poi mi sveglio quando mi sveglio, mh. E cosa faccio
Mh-mh. Beh, e di solito è sempre cioè hai una sveglia biologica, diciamo così, oppure, mhmm, gli orari variano?
Beh gli ora gli orari variano un po' perché sai se vado a dormire a mezzanotte poi magari alle 7 sono e sono in piedi, se invece vado a dormire più tardi perché magari faccio delle cose allora poi mi sveglio tardi.
Ah. Mh. Okay, okay.
Ma prima cosa eh, ah, vabbè ovviamente apro gli occhi, poi rimango ancora sdraiato poco perché io se poi mi sveglio mi devo alzare, mh?
Mh, okay, sì.
Mh, il primo il primo passo lo faccio in bagno
Sì.
vado in bagno, acqua, calda eh, non fredda e mi lavo la faccia co sì, sì. Sì, sì. Mi lavo la fa
Ah, acqua calda. Okay, acqua calda, okay. Che non non ti piacciono i risvegli bruschi quindi. Con calma.
Ma no pro proprio se proprio se ho dormito poco ricorro all'acqua fredda, se no de se posso uso l'acqua calda. Allora vado in bagno, acqua calda e mi lavo la faccia col sapone.
<chuckles> Okay, okay, sì.